Baik baik. Nah, tapi minimal ini udah bagus, Kak, ya, karena, Kakak sudah minimal merasakan bahwa itu nggak berguna, nggak bagus, berarti ada yang salah dengan dengan mungkin metode belanja saya atau ada yang salah nih dengan ada yang something wrong pokoknya lah, kenapa bisa sampai saya terjebak dengan diskon, karena kamu udah mulai bisa merasakan, ya. Nah, kira-kira biasanya kamu ini, Kak, kalau yang menjadi ya, kalau ketika kamu mau, eee, lihat-lihat ini, lagi kembalikan ke dirimu, yang paling bisa kamu memicu kamu untuk membeli itu, apakah tadi, kamu sempat bilang tadi ya, karena harga takut nanti, eee, apa namanya, naik lagi. Itu apa karena lebih emosi atau juga ada faktor rekomendasi, Kak?
Iya, sih. Oke. Iya, betul. Itu karena lebih faktor kayak tertarik gitu, Kak. Biasanya saya beli-beli yang kayak printilan-perintilan, alat-alat rumah tangga gitu, Kak. Misalnya kayak, ada tuh di iklan, pembersih kaca yang efektif, atau kaya pengupas bawang, atau misal kayak alat-alat, eee, untuk mengukus dan lain seben segala macamnya. Itu kayak, kayaknya di video yang mereka tampilkan itu kayaknya, eee, mudah tuh mengerjakan dengan alat itu, gitu, atau kaya juicer yang kaya gelas doang, eee, itu kayak nggak perlu, apa, kayak colokannya cuma kayak, eee, bisa dicolokin kayak ke casan HP. Nah, itu saya juga pernah beli yang kayak kayak gitu, Kak. Kayaknya, "Wah, simpel nih, enak nih kalo dibawa pergi-pergi", gitu. Nah, saya, eee, lebih suka membeli peralatan-peralatan seperti itu, eee, dan memang kayak yang dia tuh selalu muncul di beranda saya, kayak produk-produk terbaru dengan, inovasi-inovasi baru, gitu. Tapi ketika, saya bener-bener beli gitu, misal kayak yang tadi saya bilang, juicer dengan, eee, colokan, eee, HP doang, gitu, nah, setelah saya praktekin ternyata itu nggak kayak di video, gitu. <chuckles> Dan nggak semudah yang dilihat di video itu, gitu. Padahal sebenernya ja saya itu juga udah punya gitu, eee, blender yang bisa untuk membuat jus, gitu.
Oh, iya iya iya. Oh, iya iya iya iya. <chuckles> <chuckles> Oh, iya. Oh, iya. Iya, iya. <chuckles> Iya iya iya. Oh, iya. Iya. Iya. Iya, iya. Iya. Iya, oke. Oh, ya ya ya. Baik. Baik. Iya. Iya. Baik baik baik. Nah, kalau Kakak sendiri sudah merasakan enggak pembelian yang agak sedikit masif itu, terjebak diskon ini, tetap akhirnya mempengaruhi keuangan Kakak?